Oh gitu.
Gitu, jadi kan e kita bu gak punya yang namanya eee tempat duduk sama meja gitu. Yang ada tuh cuma meja, meja, meja sama papan tulis gitu. Jadi, kalau mejanya dipinggirin iya lesehan gitu, yaudah kalau meja dipinggirin yaudah kita bisa tiduran disana, gitu.
Mmm. Oh lesehan gitu? Wow ada kasur kecil gitu gak?
Oh gak ada dong kalau di sekolah. <chuckles>
Dapat karpet gitu gak? <chuckles> Kayak apa, Kasur, kasur Palembang apa namanya ya? Iya kan? Kasur Palembang tau gak sih kasur yang tipis buat orang-orang tidur kayak di saung gitu? <chuckles>
Iya kalau di sekolah gak ada. Apa tuh? Oh iya, oh iya iya, tau tau tau, gak ada sih waktu itu. Iya, mau beli kayak gituan aja susah sih. Kalau mhm barang-barang susah jadi harus beli jauh ke kalau kita tuh nyebutnya bandar ya, bandar tuh daerah, daerah gitu untuk orang-orang belanja ke sana, nah itu biasanya, biasanya mereka pas gajian aja baru berangkat ke sana, gitu. di momen-mo iya, gitu. Untuk tantangannya lagi paling di ini kali ya
Gak ada ya? Terus orang-orang gimana Kak? Oh, oh gitu? Se Mmm. Jadi kayak sebulan sekali gitu? Hmm.
Apa e di aku tuh mereka, anak-anak itu excited, apa ya? Excited itu mmm suka banget ketemu sama iya bersukacita dengan orang baru gitu.
Apa tuh? Sukacita? Oh, iya iya.
Heeh, apalagi aku yang suka deket sama anak kecil, jadi mereka tuh kayak sangat apa ya sangat
Menarik perhatian? <chuckles> E Oh, habis. <laughs>
Menarik perhatian mereka, jadi mereka mau terus main sama aku dan energiku tuh kayak gimana ya cara mereka, supaya mereka mau pulang, aku mau istirahat, gitu.
Oh, kayak betah gitu ya? Kayak nanya terus gitu ya Kak ya?
Iya. Nanya terus, mereka mau main terus gitu kan. Nah ya biasanya ya akhirnya itu tuh, aku ajak mereka, yaudah kita tidur siang disini aja yuk gitu. <laughs>
Mhm, mhm. Mmm iya sih bener. Anak kecil kan kadang-kadang gitu ya kalau lagi seneng sama orang tuh kayak deket terus gak mau jauh gitu ya? Ngikutin aja. <laughs>
Mhm iya bener, kadang kalau aku pulang ke tempat e istirahatku juga di kontrakanku, nah mereka juga pasti ngikutin ke sana.

Hmm, gitu, ya?
Mhm, jadi ya itu sih, jadi kayak m ngerti bahas sedikit bahasa daerah waktu itu, pada zaman itu. Kayak bahasa, bahasa apa ya. Itu tuh dulu Dayak, kayak gitu-gitulah, suku-suku gitu. Karena ada juga yang di sana dari Dayak. Nah, mereka tuh kadang kalau mau ngomongin gurunya, itu pakai bahasa mereka.
Oh. Oh, gitu. Bahasa Dayak kayak gimana? Heeh. <laughs> Jadi, enggak ngerti, ya, Kak, ya, diomongin mereka?
Iya. Itu, sih, pengalaman lucunya, sih, ya. Jadi, kayak, eee, mereka mau ngasih kejutan di akhir, tuh, untuk guru-gurunya, ya.
Heeh. Oh.
Heeh. Nah, mereka diskusi, tuh, eee, beberapa siswa, tuh, diskusi pakai bahasa daerahnya mereka, bahasa Dayak, gitu, kan, kayak, "Kamu ngomong apa?" "Enggak, Pak Guru enggak usah tahu. Ini urusan kami," katanya kayak gitu. <chuckles>
Hmm. Oh, buset. Dewasa banget.
Iya. Mereka emang omongannya agak baku, jadi kayak dewasa. Sebenarnya bukan dewasa, sih, memang kayak gitu bahasanya. Kalimatnya aja baku, ah, gitu. Tapi, bahasa mereka bagus-bagus, enggak ada yang enggak ada yang punya bahasa kasar atau jorok gitu, iya, sih.
Iya. M kalimatnya aja, ya? Mhm mhm. Oh Oh, bagus, ya, berarti. Dayak itu Kalimantan bukan, sih, Kak? Dayak itu? Kalimantan, ya? Hmm.
Heeh heeh. Iya, suku Kalimantan. Heeh.
Oke oke.
Benar benar. Mhm, mau aku ceritain enggak salah satu pengalaman serunya lagi?
Boleh, dong. Gimana, Kak?
Nah, aku, tuh, dulu eee, di sana, tuh, ada pemandian air.
Mhm.
Heeh, nah itu tuh, di kolam, gitu loh. Nah, aku, tuh, pernah man iya. Aku, tuh, pernah mandi di sana sama anak-anak, dan me anak-anak, tuh, eee, sebelumnya belum ternyata belum pernah mandi di sana.
Kayak onsen, ya? Oh, gitu?
Aku dijebak sama mereka. Aku suruh mandi di sana bareng mereka. Wah, parah, sih. Untung enggak ada kejadian yang macam-macam, ah, selamat semua. <laughs>
<laughs> Oh, gitu. Heeh, ya. Enggak ada binatang, ya, Kak? Ta takutnya ada binatang enggak, sih, kalau kayak gitu?
Nah, mere Nah, aku bilang, "Kayaknya itu buaya, deh" gitu, kan. Nah, terus abis itu, mereka langsung lari. Loh, kan, katanya mereka kata mereka aman, gitu, ya. Tapi, aku ngeliat kayak buaya, tapi pas aku liat lagi, itu bukan buaya. Cuma ada, ada batu-batuan aja, mirip, gitu.
Wah, buset <chuckles> Heeh heeh. Oh. Oh, mhm. Jadi, mereka ini ketahuan bohong juga, ya, dari situ?
Iya. Resek, sih, itu mereka. <chuckles>
Iya iya. <chuckles> Wah, seru, Kak, ceritanya.